जी, जी, मैं मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ़ से जो भी मुझसे बनता है और जो भी मैं कर पाता हूँ आपसे अ, बातचीत के लि ज़रिए और कुछ भी बता पाया तो मैं अपने आप पर अपना जीवन जो है अ, सार्थक मानूँगा। आप मुझे ज़रा ये भी बताइए कि आप इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को शांति से रखने के लिए अपने आप को थोड़ा-सा सुकून के पल देने के लिए, आपके पास कितना समय है? अगर कुछ बताया जाए या कुछ आप करना चाहें तो कितना समय आपके पास कुछ मिनट हैं या उससे ज़्यादा वक़्त है, कुछ घंटे हैं? कोई आराम का समय आपको मिलता है या फ़िर कोई खाली समय आपको मिलता है? तो किस तरीक़े से आपके पास वक़्त है वो भी बताएँ आप? जी।
जी। जी बिल्कुल देखिए अगर मैं समय की बात करूँ ना तो बिल्कुल मैं इसका इसके लिए ज़रूर समय निकालूँगी क्योंकि ना, ये इतना ज़्यादा हावी हो गई है ना मेरी अंदर चीज़ें कि ये जो इतनी ज़्यादा चिंता आने लगी है अचानक से परेशान हो जाना, अ हर चीज़ में घबरा जाना, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिल्कुल मैं इसके लिए देखिए तो नहीं पर हाँ मिनट का ज़रूर प्रयास करूँगी कि मैं अगर मुझे कोई भी परेशानी होती है, कोई भी ख़्याल मुझे परेशान करता है ना, ज़रूर मैं उसे तुरंत कम करने के लिए ना कम से कम आधे घंटे 25-30 मिनट तो ज़रूर दे दूँगी दे ही दूँगी। क्योंकि होता है कि अगर मैं उसी के बारे में लगातार सोचती रही ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और कहीं न कहीं आगे के काम भी मेरे बिगड़ जाते हैं। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं पढ़ूँगी और कहीं न कहीं जो मेरे इंटरव्यू भी इस समय चल रहे हैं तो वो भी बहुत बार मेरे से मतलब अच्छे से मैं नहीं दे पाती हूँ, जितना मुझे करना चाहिए ना उतना नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा नर्वस हो जाती हूँ, घबराहट सी होने लगती है और होता है ना कि नकारात्मक चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं ना दिमाग में कि मैं अ, चाह के भी अच्छी अ, मतलब सही से अपने काम नहीं कर पाती हूँ। कहीं न कहीं इतना ज़्यादा आ गई हैं तो बिल्कुल मैं इसके लिए अगर ए मतलब कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ मुझे बताते हैं तो ज़रूर मैं इसको कम करने के लिए उम, आधे घंटे, 25-30 मिनट तो ज़रूर दे सकती हूँ।
जी। उ, जी। जी। हाँ जी। जी।